Bakit?
Kasi pakiramdam ko pag nag-seen na yan at nabasa niya na ibig sabihin nag-iisip na yan yung taong nakabasa nun. Nag-iisip na siya at minsan hindi na kailangan ng reply tatawag na talaga siya. So mas nakakakaba yun 'pag tumawag na siya sayo yung ganun.
Mm. Ah, okey. Hmm. Sabagay nga naman lalo na kung mahalagang bagay yun, pero madalas mo ba tong nae-experience o hindi naman?
Mm. Madalas, lalo na sa ano mga kaibigan ko ganyan. Kasi lalo na ngayon na nasa, busy na sa buhay may kanya-kanyang pamilya, may mga trabaho. Madalas kahit yung s pagrereply na lang hindi pa nagagawa ng mga kaibigan ko. Nalulungkot ako sa ganon. Ah, may mga pagkakataon naman. Oo, yung may sasabihin ka na," Uy nakita ko si ganyan, uy nag-usap kami ni ganito." Tapos makikita mo nagdalawang check na siya ibig sabihin na-seen na siya. Pero wala siyang reply, wala man lang siyang, ah, kahit maikling salita na "okey". yung simpleng ganun. Minsan nga okey disappointed pa yun, eh, di ba. Pero
Hmm. Mhm. Oh, sabagay. Mm. Oo nga, sana. Parang binalewala lang yung men mensahe mo no pag ganon?
Totoo. Yun nga yung nagiging pakiramdam talaga na parang balewala, parang, ah, okey lang nabasa ko na okey na yun tapos na ganon. Parang ikaw umaasa ka pa ng makapag-usap pa kayo di ba? Kaya ka nag-mensahe sa kan umaasa na madugtongan pa yung usapan.
Mm. Totoo. Ayun. So paano mo hinahandle yung ganon? Kinakausap mo ba in person kapag yung mga kaibigan mo kapag, ah, nangyayari yung ganito seen lang?